うーん。ええ。もう焼くだけで、あとは塩塩お塩で十分っていう感じですか？
感じですね。 はい。 そうですね。お塩しお塩でも食べれますし、ま、お醤油でも食べれるっていう感じで。
うーん、うんうん。 感じで、ええ。他にもありますか？なんか、季節で違った感じのものとか。
はい。 あ。 そうですね。えっと、ま、家族の習慣としては、ええと
うん。 うーん。
ま、帰るのが年末年始が多いんですけど、えっと、年末は、ええと、年あ年越しか、年越しは、もう、必ず、ええと、紅白が終わったらみんなで、ええと、神社に行って、ええと、そうです、滅茶苦茶地元の神社に行って、ええと、お参りをて、と、おおみくじを引くという習慣があります。はい。
うんうんうん。 うん、うん、うん。 <laughs> うん。 地元の、うんうん。 うんうん。うん。 うん。 あ、ちゃんと。<laughs>
ん、で、12時に過ぎて家に帰って、ええと、年越しそばを食べて
うーん。うーん。 うん。 あ。うーん。
寝るっていう。 はい。
帰ってきてから食べて寝るんだ。うーん。
そうすね、なんその、食べてからもうあ、晩御飯は31の夜に食べてるんですけど、もう、あの、年越しするぐらいで、もうちょっとお腹空いている。お腹空いちゃうので、いっかい帰ってきて、ま、ちょっと食べて寝るっていう感じにしてますね。はい。それはもう、うん。あ、そんそんなに混んでないです。もう本当に地元のところなので。
うん。 うん。 <laughs> ううーん、うーん、うーん。ええ、やっぱ混んでますか？うん、神社は。うん。 うん。 うーん。うーん。
はい。でも、その習慣はずっとやってて、もう
うん。うーん。じゃあそれをしないと、年を越した気持ち気分にならないですよね。うーん。うーん。
うん。 うん。あ、そうなんですよ。でもいその、遠くに住んでて
うーん。
で、彼氏の、あの、実家のそばに住んでるので、ええと、そうなんですよ、こそっちのそっち側のお家に、あの、年越しで行ったりとか、もう、最近はしてるから、あの地元での、そ私の地元での年越しっていうのが、ちょっとしばらく、2年ぐらいできてなくて、ちょっと寂しいんですよ。
うん。 あ、そうなのうーん。 うん。うん。 うん。 うーん。 うーん。 うーん。 寂しいですね。彼氏さんを地元の、その年越しに連れて行ったことはあるんですか？まだ。<laughs>
うーん。 うん、それが、まだなくてですね。
うーん。
でも、今年あ、来年？今回は、ええと、一緒に帰ろうっていう話をしてるので、ええと、初めて一緒に行こうと思ってます。
うんうん。 ああ。 あ、ほんとに。楽しみですね。うーん。いいですね。寒い中のね、初詣って、うーん。雰囲気ありますよね。
はい。はい、そうなんですよ。 うん。 うん。はい。 はい。